Ah, oh
Kumbaga siguro bawas na din po yun 'di ba?
Ano 'no, bawas na sa oo. Oo, galing.
Oo, kasi mahilig po magpuyat yung panganay ko eh, minsan tanghali na ako, pero minsan po maaga, 'pag maaga naman po mahilig lang siya yang bumibili sa labas ng mga lutong almusal. Eh mag oo, magkano lang naman po yun, meron nga sampung piso, ₱20, 'di ba? Kaya hindi po gan'ong kalaki, kumbaga siguro magtatabi ka, pang-almusal hindi ganon kalaki yung mai maibabawis mo sa budget 'di ba po? Pagdating naman po ng tanghalian, ang tanghalian po namin eto po ha, sa akin lang po itong ano ha, pero, ah, kung mag mm, ah, kasi ganun po yung, ah, yung paraan ng pag-iisip ko, eh, na makakain kami, hindi kami hindi din kami magastusan ng sobra.
<chuckles> Oo. Oo. Hmm, pagkain o mahal m Mhm. Tama. Tama, mhm. Oo. Oo, sige, sige. Oo. Hmm. Mhm. Tama, mm.
Opo, pagdating po ng gabi, bago po magabi bumibili na po ako ng lutuin, na hindi po lalagpas minsan ng 200 o kaya isang minsan kung depende sa putahe 100, 200 kasi totoo po eh, kung magaling kang mag magaling ka sa binibili mo, mapagkakasya mo 'yan eh. 'Di ba? Na masarap na yung uulamin niyo ng gabi.
Oo. Mm. Mhm. Ayan. Ayun. Mm. Oo. Mm. Budget. A mm. Tala ano't Mm. Tama, mm.
'Di ba po? Oo, ang ginagawa ko po nun 'di ba nagluluto ako ng gabi, yun pong natitira naming ulam ng gabi, kasi hindi naman po yan nauubos kasi pinapasobrahan ko lagi, yun po yung kinakain namin kinabukasan ng tanghalian ng anak ko. Ganun po yung sakin.
Mm. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Oo. Oh magaling mag-budget. Ah. Oo ako naman, ako sabi mo nga diskarte 'yan, ako dahil nasabi ganon din yung technique ko so mag mag-iisip talaga ng lulut unang-una mas mainam kumain sa bahay, yung luluto tayo sa bahay kasi pagka sa labas 'pag sa labas kumain siguradong triple, hindi hindi nga lang triple mas oo, mas malaki talaga yung magagastos so
Oo. Ganun po. Mm. Tama. Oo. Oo. Ah, tama. Tama, tama. Oo, tama. Tama. 'Tsaka hindi ka pa po mabubusog 'pag sa labas.
Ayun nga, oo, kulang eh 'no, bitin. So s hangga't maaari sa bahay ang kain, kung kakain man sa labas, sa okasyon 'pag may okasyon dun tayo kain, 'pag may ise-celebrate. So, tapos babawi, tapos napansin ko pa pagka pupunta ako sa store, 'pag pupunta ako sa market nililista ko, siguro yun yung ginagamit kong kasi minsan may nabibili, may nabibili kong hindi nakalista, tapos pagbabayad na ako, ay naku, nadagdagan na naman dapat pala nag-stick ako dun sa aking budget. So, dapat yun lang wala ng iba, 'pag hindi kailangan hindi na ako bumibili, laruan madami ka bang bumili ng laruan para sa anak mo? Lagi bang silang may laruan?
Mm. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Bawi na lang ganon. Mm. Oo. Oo. Ay oo, tama maganda 'yan. Oo. Oo. Opo, opo. Mm. Oo. Min minsan po nakakatuwa lang po sa anak ko 'no, hindi po siya mahilig masyado sa laruan.
Hmm. Hmm.

Oo, so sa'tin bilang nanay siyempre may pagkain, may bilihin, hangga't maaari nagtatabi ko ng kahit mga ano man lang 200, two hundred kada buwan, eh, 'yung pang-emergency namin kahit ba two hundred lang siya ano.
Mm. Mm. Ay oo, tama. Para may nadudukot po ano?
Oo, para lang may nadudukot 'pag sa panahon ng kasi hindi mo naman maiiwasan bata, 'di ba ilang beses nagkakasakit ang anak mo? Madaling magkasakit ang mga bata eh.
Mm. Tama. Opo, lalo na po 'yung 'pag nag-ngingipin, bigla bigla na lang nilalagnat.
Oo. Kaya nga. Mm. So
'Di ba? <chuckles> Tulad po ngayon may sipon na naman, kasi lagi po nagbababad do'n sa planggana sa labas, ginagawa swimming pool, kasi mainit.
Ano na nga <laughs> Init kasi, init kasi, 'di ba. Mm.
Oo, siguro sa isang araw nakaka 3, 4 na lublob siya do'n, ayon may sipon. Mm.
Ayon, oo, ayun na nga. So, iyon siyempre ano bibilhan mo 'yan kahit papaano sa ano sa pharmacy, sa drugstore, hahanap ka ng gamot, so kailangan, ah, sa'kin ka kahit 200 meron tayong budget kada buwan para lang 'yun 'pagka nagkakasakit, oo. ikaw ba ano?
Oo. Oo. Tama. Opo, tama po 'yan. Ako po ano tama po 'yan 'yung kahit papaano may naitatabi talaga, sang-ayon ako do'n sa sinabi niyo, maganda yo'n na kasi hindi niyo nga po talaga masasabi kung kailan nagkaka-emergency, 'di ba ayun. Ayun po maidagdag ko lang din 'no 'yung sa gamot, ah, 'yun nga 'yung pagbibili. Ka kagandahan lang din po, kasi ako po ay may eksperyensya sa gamot. Ako po kasi ay nag pharmacy assistant. Kagandahan po, hindi ko na po na dinadala sa ospital minsan 'yung kung mga, 'yung mga ano lang naman, 'yung mga lagnat, sipon, ubo. Alam ko na agad kung ano 'yung bibilhin kong gamot. Oo.
Mm. pa'no mo hinaha oo, paano mo hinaharap 'yan? Hmm. Mm. Mm. Ayon. Mm. Oo, sige. Mm. Hmm. Hmm, ayun. Ah, 'yun. Sipon, mm. Hmm. Hmm. Ayun, naku. Ikaw pala dapat tawagin ko, ikaw pala dapat, eh. <laughs> May libre kong konsulta. Oo, ano. Oo.
<laughs> Opo, kasi kahit po mga kapatid ko tinatanong ako, "ate, ano pong gamot dito?", ganiyan. Na kumbaga malaking tulong pala, malaking bagay 'yung mga natututunan mong gano'n.
Wow. Oo. Oo. <laughs> Mm. Ang ganda nun. 'Yan libre, naku maganda 'yan, tamang-tama pa.
Nakakatulong. Oo. Oo, 'tsaka marunong ka rin magbasa ng reseta, 'yung mga gano'n.